देखिए, बात की जाए अगर फ़िल्मों की तो फ़िल्में अक्सर देखा जाता है कि हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। और लोग देखिए फ़िल्में तो इस कदर देखते हैं कि भई, अगर वो बॉर्डर फ़िल्म देखते हैं, तो बॉर्डर पे लड़ने चले जाएँ मतलब इतना ज़्यादा जोश भर जाता है, और बहुत सी अच्छी फ़िल्मों का देखिए बड़ा अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, जैसे थ्री इडियट है या फिर अन्य फ़िल्में हैं। अ, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि देखिए आजकल का माहौल तो बड़ा सोशल मीडिया का हो गया है अ, डिजिटल युग चल रहा है और हर व्यक्ति ज़्यादातर सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे ज़्यादा समय अपना बिताना पसंद करता है या ओटीटी पे आप देख लें तो। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी फ़िल्में देखने की आदतें कैसे बदल दी हैं? आज के सोशल मीडिया के दौर में?
जी। हुँ। हुँ, हुँ। <chuckles> जी, जी। हुँ, हुँ। देखिए अ, पहला अगर मैं अ, जो एक बदलाव महसूस करता हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए तो जो चीज़ों का चयन है ना अ, फ़िल्मों का चयन है, वो हम आसानी से कर पाते हैं। और कई बार पहले के समय में ऐसा होता था कि हमें दुकान जाना पड़ता था, अगर मैं तो सीडी के ज़माने से हूँ, तो सीडी के दुकानों में जाना पड़ता था। उधर देखना पड़ता था कौन-सा बढ़िया आ रखा है, तो उनसे पूछना भी पड़ता था, अरे, कोई नया फ़िल्म आ रखा है क्या, कोई बाहर कि है ना? वो हॉलीवुड या बॉलीवुड से जुड़े हुए। तब जाके हमको पता च और उसके बारे में भी पता च नहीं चलता था क्योंकि ट्रेलर वगैरह तो हमें दिखते ही नहीं थे, है ना? हम सिर्फ वो एक जो पोस्टर जो छोटा-सा एक जो अ, लगा होता था वो उसके रैपर के आगे वो जी, वही देख के हम लोग निर्धारित करते थे। लेकिन आजकल के समय में देखिए ट्रेलर वगैरह जो भी प्रसिद्ध ट्रेलर होते हैं, चा बिज चाहे जो भी जॉनर से हो, ब है ना? भूतिया हो या फिर एक्शन हो, थ्रिलर हो, रोमांटिक हो, जो भी है हमें जो है ट्रेलर से पता चल जाता है और कहीं न कहीं अ, जो भी चैनल डालते हुए ट्रेलर को, वो भी कहीं न कहीं उसमें रिसर्च करके ही डालते हैं, उसके बारे में बहुत सही समझ के, है ना? जान के डालते हैं। इसलिए हमें सरलता मिलती है और हम उसी को अ, जब सर्च करते हैं किसी भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में और हम हमें आनंद भी आता है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि कहीं न कहीं जो है बताया कुछ और गया लेकिन देखने में तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो इसका मुझे लगता है अ, फ़र्क ज़्यादा पड़ा है और बहुत अच्छी चीज़ भी हुई है। लेकिन देखिए, जहाँ तक बात की अभद्रता की और बा जहाँ तक बात की कि, आजकल बहुत सारी चीज़ होने के अ, कारण क्योंकि देखिए आप फ़िल्में तो आप कई जगह से देख सकते हैं। तो जो अभद्रता है और जो चीज़ें गलत-गलत चीज़ें भी दिखाई जादी जा रही है ना जिसे जिसे नहीं दिखानी चाहिए, वो भी फ़िल्मों में हम देख ही पाते हैं और बच्चे भी देख लेते हैं। तो उसमें भी थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से। जी।
जी। हाँ। हाँ। <chuckles> सही बात। हाँ, हाँ। सही बात। <chuckles> हाँ, हाँ, सीडी के कवर। हाँ, हाँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ। वाक़ई। हाँ, हाँ। सही बात है। जी, बिल्कुल आपका कहना ठीक है और वाक़ई में देखिए समझ में आता है कि अ, सोशल मीडिया का उपयोग देखिए बहुत ज़्यादा हो गया और कहीं न कहीं फ़िल्में देखना, थिएटर में जाना लोगों ने कम कर दिया है, तो अ, मैं आपसे जानना चाहूँगा अ, आपको थिएटर में जाना पसंद है या अभी भी आप जाना चाहते हैं? कि अ, आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे ही मनोरंजन आपका पूरा हो जा रहा है या फिर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हो जा रहा है। जी।
बिल्कुल। हाँ, देखिए मैं दोनों को सामान्य ही मानना चाहूँगा क्योंकि देखिए एक तरफ जहाँ पे कि सोशल मीडिया के ज़रिये से मुझे क फ़िल्मों का चुनाव करने में बड़ी आसानी रहती है। कहीं न कहीं से कोई भी सुझाव मिल जाते हैं किसी भी वीडियो के माध्यम से वो ट्रेलर देखने को मिल जाते हैं। जिसे हम पता लगा सकते हैं कि किस बारे में वो फ़िल्म है। लेकिन बस इसका बुरा प्रभाव यही पड़ता है कि अ, कभी-कभार जो फिल्में हैं वो बड़े अ, अनुचित चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं जो कि स परिवार के साथ देखना थोड़ा-सा अ, मुश्किल हो जाता है। तो अकेले में तो देख सकते हैं, लेकिन परिवार के साथ देखना मुश्किल हो जाता है। अ, ऐसे ही बच्चों को लिए हैं और बच्चे तो कहीं न कहीं प्रभावित ज़रूर होंगे अगर ग़लत चीज़ देखेंगे तो। वो समझ नहीं पाएँगे। लेकिन मैं मानता हूँ अ, सकारात्मकता अगर मैं उस अ, सिनेमा हाल की तरफ में देखूँ तो उस समय ना रोचकता बड़ा होता था। हमें फ़िल्मों के बारे में पता नहीं सिर्फ़ नाम के अलावा, नाम पता है फ़िल्म में कौन हीरो है हीरोइन है इसके बारे में पता है और कुछ नहीं पता। अब वो रोचकता है ना वो हमें दिन प्रतिदिन ना अ, हमा कुछ न कुछ जिज्ञासा पैदा करते रहता था हमारे अंदर कैसा होगा? अरे! क क्या मतलब कौन होगा? किस तरीके से हुआ होगा? तो मुझे अभी पता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बालक था। अ, उस समय मेरे पिताजी कोई तो राज़ मूवी अ, राज़ फ़िल्म आया था तो हमको वो दिखाने के लिए ले गए थे कि भूत का फ़िल्म है और मैं ना पहले से ही तैयार था 1 हफ़्ते पहले से नहीं स्कूल में अपने दोस्तों को बताता था इस तरीके की मूवी है। तो ये रोचकता तो बिल्कुल कम हो गई है क्योंकि कहीं न कहीं हमें पता चल जाता है वो रुझान जो रोचकता है वो खत्म हो जाता है। बस ये है कि अ, चीज़ें चुनने का जो है अ अ, वो साधारण हो गया है वो आसान हो गया है। जी।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। सही क बिल्कुल। वाक़ई में। हाँ। वाक़ई में। हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ। जी। <laughs> अच्छा। हाँ। वाक़ई में। हाँ, हाँ। नहीं बिल्कुल आपका कहना ठीक है और वाक़ई में देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो कहते हैं ना कि एक रुचि जो बनी होती थी किसी कॉन्टेंट को देखने के लिए क्योंकि अ, जब चीज़ों के बारे में आपको कम ज्ञ जानकारी होती है कम ज्ञात होता है तो कहीं न कहीं बहुत क्यूरियोसिटी होती है ना जिज्ञासा होती है आपके मन में कि आप देख लें कि क्या होगा ऐसे में। और आजकल आप देखिए ज़्यादातर लोग आईएमडीबी की रेटिंग देखते हैं उसपे स्टोरी देखते हैं। या फ़िर रिव्यू मतलब बहुत ज़्यादा देखिए एक तरह से इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका है। या फ़िर यूट्यूब पे दुनिया भर के ट्रेलर अ, रिलीज़ हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी ट्रेलर रिलीज़ हो जाते हैं जो फ़िल्म अभी अनाउंस भी नहीं हुई है। फैन मेड या जो कहते हैं ना कि फ़ैन मेड आजकल ट्रेलर आ जाते हैं पहले ही मार्वल की किसी भी फ़िल्म के। तो अ, आपको वैसे क्या लगता है कि मतलब थिएटर और ओटीटी का अ, इन पे क्या असर पड़ा है अ, सोशल मीडिया का ख़ास तौर पे।
जी। बिल्कुल। <chuckles> जी, जी। बिल्कुल। जी, जी।
जैसे आपने बताया कि कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा आजकल वैसा आने लगा है कि भई परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता है। तो कॉन्टेंट के मामले में आपको क्या लगता है, कि पहले के मुक़ाबले में अब मैं अ, ये जो बदलाव आया है इसको आप कहाँ से कैसे देखते हैं?
अम जी। जी, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव आया है ख़ास करके भाषा का चुनाव हीं हो गया। आजकल के अ, ज़माने में देखिए बॉलीवुड का ही मूवी अगर देखें हम किसी फ़िल्म को उठाएँ जैसे मिर्ज़ापुर है या इत्यादि जो ओटीटी में उपलब्ध है, है ना? हालाँकि वो तो चलिए सीरीज़ के तौर पे ही लोग देखते हैं, लेकिन अ, ज़रिया तो वो फ़िल्म का ही बनता है, है ना? कहीं न कहीं हम लोग चलचित्र को ही देख रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं जो उसमें भाषाओं का प्रयोग किया गया है, गालियों का प्रयोग किया गया है वो बढ बहुत ही अनुचित है। और मुझे अभी भी पता है अ, मेरे मामी के जो अ, पुत्र हैं वो अभी बहुत ही छोटे हैं, 7-8 वर्ष के होंगे। एक बार मैं उनके घर में गया तो मेरी मामी बोल रही है, "अरे! वो तो मस्त है मिर्ज़ापुर देखने में।" तो मैं हैरान हो गया मैंने बोला, "मिर्ज़ापुर कैसे दिखवा रहे हो आप उसको।" उस क्योंकि मैं तो वो देख चुका था और मुझे पता है उसमें ग़लत-ग़लत चीज़ें हैं, अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया है। मैंने बोला, "और ख़ास करके ये जो चीज़ें हैं जिसमें कि थोड़े-से"
हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। अच्छा। <laughs> हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी।
"अ, गुंडों मतलब कि क्योंकि वो है ना गैंगस्टर से संबंधित चीज़ें हैं। मैंने ऐसे फ़िल्में तो बिल्कुल भी ना दिखाओ। अरे! वही ज़िद कर रहा था मिर्ज़ापुर देखूँगा, वो हीरो उसका फ़ेवरेट है। मैंने ऐसा मत कीजिए। उस उस हिल उस अ, जो वो एक्टर है जो भी अ, अभिनेता हैं उनके बहुत अच्छे-अच्छे फ़िल्म भी हैं दूसरे जो कि आप दिखा सकते हो उसको। लेकिन ये फ़िल्म तो बिल्कुल भी ना दिखाईए अ, अलग से किसी ऑडियंस के लिए अ, बना हुआ होता है किसी दर्शक के लिए जो कि बच्चों को नहीं दिखाया जाता है, ये चीज़ समझो।" तो तब जाके उन्होंने वो बदला और फ़ोन छिना दूसरा कार्टून वग़ैरह लगा दिया था। तो बिल्कुल ये चीज़ तो बिल्कुल हुआ है जिसमें कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से ना नियंत्रण ज़रूर होना चाहिए एक सोशल मीडिया का। जो कि पहले समय में तो देखिए ऐसा होता था कि सेंसर बोर्ड जिसको हम कहते हैं कि फ़िल्मों के से पहले जो शुरू होता है, हम हॉल में भी देखते थे, सिनेमा हॉल में या फिर फ़िल्मों उसके पहले भी आता था, जो हम टीवी में देखते थे घर में। तो उसका प्रयोग बिल्कुल ओटीटी में भी होना चाहिए जिससे कि सुनिश्चित तो हो सके इंसान देखने से पहले कि क्या चीज़ दर्शाया जा रहा है, क्या चीज़ होने वाला है और कहीं न कहीं वो प्रतिबंध भी लग सके अ, जो है अ, अनावश्यक रूप से जिस तरीक़े से जो फ़िल्में या अ, म ये जो सीरीज़ बनाए जा रहे हैं ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में, इसमें भी नियंत्रण पा सके। जी।
हाँ, हाँ। वाक़ई। जी। हाँ। जी। वाक़ई। अच्छा। हाँ। जी। हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी। नहीं बिल्कुल आपका कहना ठीक है, और वाक़ई में जिस हिसाब से हालात हैं अ, बड़ा ज़रूरी है हो लगता है कि भई र नियंत्रण तो होना चाहिए देखिए किसी का। अ, बहरहाल अ, देखिए जो लोग इस तरह का कॉन्टेंट बनाते हैं फ़िल्म डायरेक्टर होते हैं क्योंकि देखिए ऐसे अ अ सीरीज़ या फिर ड्रामा पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिनमें अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, गालियाँ होती है, बहुत ज़्यादा अश्लीलता होती है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर शोज़ है आप देखेंगे है। और वो क्या दलील देते हैं, उनका कहना ये होता है कि भई हम आर तो समाज को ही देख के बनाते हैं। और व्यावहारिकता में भी देखिए लोग इसी प्रकार से बातें करते हैं, गाली-गलौच देते हैं आपस में। हम समाज का एक आइना दिखाते हैं और इसमें ग़लत क्या है। तो आप कैसे इनके इस वक्तव्य को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सही कहते हैं वो?
जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई बुरा व्यक्ति है उसके बुरा को हम सही कह दें तो उसको तो कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। उस बुरा ओ बुरे को और आगे बढ़ाने में। है ना? तो ये ख़त्म करने की तो चे अ, चेष्टा बिल्कुल नहीं करते उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर ये अ, समाज से ही निकला हुआ चीज़ है तो हम लोग को विपरीत दिखाएँ। जिससे समाज कुछ सीख पाएँ। है ना? तो बिल्कुल उसी को प्रोत्साहित करना अगर गालियों का प्रयोग किया गया अ, किया जा रहा है एक स्वतंत्र जीवन जिया जा रहा है अलग-अलग तरीकों से अभद्र तरीकों से उसको भी ज दिखाया जा रहा है। अगर ये चीज़ दिखाएँगे तो फ़िर कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलेगा, बच्चों को या युवाओं को। वो लोग ब कहेंगे कि अरे! बिल्कुल सही बात है। मतलब फ़िल्मों में तो वहीं दिखाया जाता है ना जो सामाजिक चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। तो फ़िर हम भी वो तो वो तो सही कर रहे हैं फ़िर हम भी, हम इसको ही आगे लेके जाते हैं। तो जिस वज़ह से जो है भाषाओं में भी देखिए आम असल ज़िंदगी में भी कैसा बदलाव आ गया है बच्चों के अंदर भी। गालियाँ दे के आजकल मैं देख रहा हूँ कि कल मैं अपने छत में बैठा था एक अ, लड़का जा रहा था बाइक में वो अपने दोस्त को बुला रहा है गाली देके। मतलब इतने तेज से बुला रहा है रास्ते के बीच से। मतलब ये चीज़ें हमारे समय में तो नहीं थी जब हम अ, बालक थे या अ, जिस समय हम युवा 17-18 साल के हो रहे थे। हम बहुत तमीज़ से बुलाते थे। हालाँकि हमें तो दोस्तों के घर में जाना भी बहुत डर लगता था। अब कि भई पहले कहीं से कुछ ज जुगाड़ करके बुला लो, नहीं तो डाँट-वाँट पड़ जाएगी आंटियों से। तो बिल्कुल ये चीज़ें अ, देखिए फ़िल्में बहुत ज़्यादा
हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। जी। हुँ, जी। हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ। सही बात। हाँ। हाँ। हुँ, जी।
मायने रखती है किसी के जीवन को बनाने में और बिगाड़ने में भी। मुझे मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि फ़िल्में ही एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम गौर से देखा करते हैं। जिसमें हम चीज़ें ढूँढते हैं। जैसे हम पहले फ़िल्में देखते थे भूत प्रेत के या फ़िर अन्य कहानियों से जुड़े हुए। हम उसके बारे में कितना चर्चा करते थे। चर्चा तभी किया जाता है ना जो चीज़ हमें पसंद आता है जिसको अपनाने की कोशिश करते हैं। हम डायलॉग को बोला करते थे फ़िल्मों के। लेकिन आजकल उसी ग वहीं गालियों में परिवर्तित हो गया है। गालियाँ दे रहे हैं। वस्त्रों का चयन आप देख लीजिए, वस्त्रों का चयन किस तरीके से हो रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल वो तो टीवी में ही दिखाया जा रहा है भई। हम क्यों ना करें? तो बिल्कुल जो है कहीं न कहीं जो है ये उनको प्रोत्साहन तो ज़रूर दे रहा थ दे रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। नियंत्रता ज़रूर लगनी चाहिए इस चीज़ में। जी।
बिल्कुल। हाँ, हाँ। सही बात। जी। जी। वाक़ई में। जी। नहीं, वाक़ई में आपकी बात सही है और ज़ाहिर-सी बात है। देखिए नियंत्रण तो होना ही चाहिए और लेकिन देखिए आप देखिए अब दूसरों को आप देखते हैं देखिए हैं ना जो फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड है। उसके होते हुए भी ऐसी फ़िल्में रिलीज़ होती हैं। आप एनिमल फ़िल्म का उदाहरण अगर लें। कि अत्यधिक हिंसा और बहुत ज़्यादा ब कहते हैं ऐसे दृश्यों का प्रयोग किया गया है जो कि अ, कहीं न कहीं देखिए समाज को अच्छी दिशा तो नहीं दिखा रहा है और बच्चों का बड़ा विपरीत असर पड़ रहा है। तो एक एक तरफ़ तो देखिए फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड भी बैठा है। वो ऐसी फ़िल्मों को पास कर दे रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगर ओटीटी पे भी कोई ऐसा बोर्ड बनाया जाए सरकार के द्वारा जो थोड़ा-सा नियंत्रण करे तो वो पूरा सुचारू रूप से कार्य करेगा?
हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, देखिए फ़िल्म अ, जो बोर्ड का आपने बात किया जहाँ से ये फ़िल्में पास होती हैं, वो भी इंसान हैं। और कहीं न कहीं जो हमारा रुझान है ना आजकल वर्तमान समय में विदेशी देशों की तरफ़ ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पे जो है इस तरीके के जो अभद्र सीन वग़ैरह भी होते हैं फ़िल्मों के अंदर उसको पास किया जाता है क्योंकि वो वहाँ का चलन है, वहाँ का कल्चर है। और उस उसको दो उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो हमारा देश है वो भी कहीं न कहीं मान बैठता है। ऐसे नियम बनाए जाते हैं उस कानून के अंदर। चलिए ठीक है, वहाँ तो चलता ही है ये चीज़ और हमारे देशों में भी आजकल युवा आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल इसको दिखाना ज़रूरी है ताकि एक बोलते हैं ना सेक्स एजुकेशन भी मिल सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई एजुकेशन मिल पाता है इंसान को। मुझे तो लगता है कि एक उत्तेजना ज़रूर मिल पाती है अगर मैं सीधे-सीधे रूप में बात करूँ तो, है ना? अ, क्योंकि वो एजुकेशन के रूप में नहीं दिखाया जाता है दिखाने का तरीका भी होना चाहिए, बताने का तरीका होना चाहिए। अ, तो बिल्कुल मतलब दूसरों को कॉपी करके भी हमारे जो रूल्स बनाए जा रहे हैं कानून के अंदर चाहे वो बोर्ड से जुड़ा हुआ क्यों हुआ, उसको भी बनाया जा रहा है और ओ ओटीटी पे जैसे मैंने बात की कि बिल्कुल हाँ। मैं तो कहता हूँ जिस तरीके के नियम पहले थे फ़िल्मों में ना, उस तरीके के नियम को बिल्कुल लागू करना चाहिए। उनको क्यों बदला गया है? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। और कहीं न कहीं जो लचीलापन है जो फ़िल्मों के अंदर, जो आजकल जो लचीलापन कर दिया है कानून ने भी कि भाई ठीक है इसको पास कर देते हैं। ये तो चल जाएगा लोग देख ही लेंगे क्योंकि अक्सर लोग करते हैं। इस सब जभी जो भी जो भी नियम होता होगा उनका बनाने का, उसको भी बदलना चाहिए और ये ज़रूर देखना चाहिए उन उनको के सा लोग परिवार के साथ देखते हैं चीज़ों को। अ, अगर ऐसे चीज़ें बनानी भी है जिस जो व्यक्ति अकेले में देख पाए उसका प्लैटफ़ॉर्म अलग कीजिए। उसको सभी जगह सम्मिलित मत कीजिए हर चीज़ों को। जो कि बच्चा भी देख सके, य युवा भी देख सके, बुड्ढा भी देख सके। तो इनपे तो ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए। जी।
जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ। सही बात। हाँ। सही बात। हुँ। हाँ, हाँ। हाँ। ठीक। सही बात है। हाँ, हाँ। बिल्कुल। सही बात। हाँ। जी। नहीं बिल्कुल आपका कहना ठीक है। वाक़ई में देखिए इसी प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए। तभी कह सकते हैं आप कि कि सुचारू रूप से अ, सारी चीज़ें चलेंगी और अ, समाज में कहीं न कहीं एक स्थिरता आएगी और एक कहेंगे ना जो बुराइयाँ व्याप्त हो चुकी हैं फिल्मों के माध्यम से ख़ासतौर पे उनमें थोड़ी-सी कमी आएगी। और अच्छा एक चीज़ और देखिए आजकल नोटिस करता हूँ मैं और आपसे जानना भी चाहूँगा। अ, देखिए जैसे हमने ट्रेलर्स की बात की कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैले होते हैं। अ, शॉर्ट क्लिप आती है या मीम्स आजकल देखिए बहुत बनने लगे हैं। तो आपको नहीं लगता कि मतलब 1 मीम या फ़िर 1 कोई क्लिप हो या फ़िर कोई गाना ही हो जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा हो, वो किसी फ़िल्म की किस्मत बदल देता है कि लोग उसको देखने जाएँगे हिट होगी या नहीं होगी?
बिल्कुल। हुँ। जी। जी, जी। हुँ, हुँ। आ, अ, देखिए अ, मुझे नहीं लगता। ब हाँ हालाँकि बिल्कुल ये हो रहा है क्योंकि अ, अगर कोई किसी को किसी किसी व्यक्ति विशेष को कोई अ, फ़िल्म अच्छा नहीं लगा है तो वो ना उसका ना एक नकारात्मक चीज़, एक सीन है उसको डाल देता है ताकि और लोग भी उसको ना देख पाए और अपना जो है सुझाव वहाँ दे देता है कि भाई ऐसा-ऐसा फलाना ये फ़िल्म मैंने देखा था ये तो बेकार है। हालाँकि वो दूसरे व्यक्ति विशेष के लिए कैसा रहेगा या, व्यक्तिगत रूप से और लोगों के लिए कैसा रहेगा? वो तो चलिए उनका चयन होता है, है ना? जब हम देखने जाते हैं। क्या पता हमें पसंद आए? वैसे ही बेकार फ़िल्मों को और ऐसा ही मैंने एक ट्रेलर देखा अ, सोशल मीडिया में, जिसको कि बहुत अच्छी तरीके से उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के इसको दर्शाया गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला अरे ये तो बढ़िया है। जब मैंने देखना शुरू किया ना तो उसमें कोई क उसकी कहानी का कोई जोर था, ना ही उसमें डायलॉग वग़ैरह थे सही ढंग से मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था बिखरा हुआ ए फ़िल्म था वह। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि हाँ ये सोशल मीडिया में शायद उस व्यक्ति विशेष को अच्छा लगा होगा। कुछ भी उसका तरीका हो सकता है अच्छा लगने का मैं उसको उसकी रूचि हो सकती है, कोई भी हो ओ कुछ भी वजह होगी। लेकिन ये उसको अच्छा लगा। उसने इस तरीके से इसके ट्रेलर को बनाया या एक सीन को बना दिया जो लोगों को भी आकर्षित करे। और कहीं न कहीं देखिए आजकल तो मार्केटिंग वगैरह भी हो ही रही है ना चैनल के ज़रिए। कहीं न कहीं फ़िल्मों से भी मिल जाता है, प्रोडक्टस से भी मिल जाता है, तो किसी न किसी फ़िल्मों को क्या पता आए आने वाले समय में ऐसा भी हो कि अ, अ, जो है उसका एडवर्टाइजमेंट भी अ, सोशल मीडिया के ज़रिए ही हो। और छोटे-छोटे यूट्यूबर्स भी करने लग जाएँ उन चीज़ों का और उनको उनके हिसाब से पैसे मिलने लग जाएँ। जितने भी अ, ट्रैफिक वहाँ से जनरेट होगा, जितने भी फिर लोग उसमें से देखेंगे। बिल्कुल ये आगे हो सकता है। बिल्कुल।
जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। हाँ। जी। सचमुच। हाँ। बिल्कुल। हाँ। सही बात है। बिल्कुल ठीक है आपका कहना। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके आपके अनुभवों के बारे में जान के, ख़ास तौर पे फ़िल्मों की बातें करके। अ, बड़ी रोचक होती है अक्सर फ़िल्में क्योंकि सामि शामिल हैं हमारे जीवन में इस कदर। और चलिए आशा है फ़िर आपसे ऐसे ही बातचीत होती रहेगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।
जी। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्रश्नों को पूछने के लिए। और आशा करता हूँ आपसे फिर किसी नए विषय में बात हो।